Esattamente, esattamente. Infatti poi diciamo, ci siamo lasciati andare dopo un primo momento di ehm, di tensione. Ehm, poi, appunto il percorso, uhm, nelle gole ci ha sicuramente aiutato e poi una volta che siamo arrivati, ehm ehm ehm, al paese, uhm, abbiamo abbiamo preso parte appunto come dicevo a questa sagra, ed è stato veramente bello, perché è stato un momento di convivialità. C'erano, uhm, tutte le persone paese che ovviamente ci guardavano anche in maniera strana perché non ci conoscevano completamente e diciamo che non era un paese grandissimo; considera che fa 800 abitanti, quindi vedere una faccia nuova, mhmm, un po' destabilizza. Es <chuckles> esattamente. Ehm, e la sagra, <clears throat> era la sagra della cosiddetta vastedda fritta. Ehm, e questa vastedda fritt la vastedda fritta è sostanzialmente, ehm, una sorta di frittella, che può essere, ehm, ovviamente quindi fritta, ehm, fatta con, uhm, la farina, uhm, cosiddetta di rimacino, ehm, che, ehm, ovviamente c'è del lievito, o olio e acqua, ehm, oltre all'olio per friggere, che può essere sia dolce che che salata. Ehm, noi abbiamo fatto prima un assaggio di vastedda salat quindi con formaggi e salumi tipici della zona che, non ti sto nemmeno a dire quanto fossero buoni, ovviamente.
E certo. <chuckles> Certo dici: "Chi sono questi? Da dove arrivano?" <chuckles> Che cos'è? Okay. Ah. Una sorta di gnocco fritto quasi, quindi.
Esattamente, esattamente una sorta di gnocco fritto che appunto ve molto, che infatti veniva aperto e veniva condito con formaggi e salumi locali. E, ehm, e poi successivamente ovviamente per addolcirci la bocca, abbiamo preso quella ehm, quella dolce che era fatta semplicemente con lo zucchero, ma era di una bontà
Okay. Delizioso. Strepitosa me la immagino. Poi quando le frittelle sono belle calde, appena fritte, sono proprio un cibo che che dà conforto, no, proprio un cibo estremamente gustoso, anche perché poi dopo la giornata che avete affrontato effettivamente, non poteva chiudersi meglio di così, con un cibo di questo calibro.
strepitosa, tant'è che Esatto. Assolutamente, assolutamente sì.

Allora, assolutamente sì, tra l'altro, ehm, parliamo di posti comunque, mhmm, idilliaci, no, quelli, ehm, che magari immagini, perché era, ehm, una strada che tagliava la montagna e che girava appunto attorno anche alla montagna, in alcuni tratti, era piena di curve, ehm, anche abbastanza insidiose a tratti, però, ehm, il paesaggio era stupendo, perché ovviamente, ehm, si vedevano le vallate, e si vedevano le montagne, il verde, passavamo in mezzo al verde. E
Certo. Cioè, proprio un paesaggio bucolico, mi viene in mente.
Esattamente, esattamente, un paesaggio bucol bellissimo. Ehm, magari si tende a pensare che in Sicilia, no, ci sia soltanto il mare, ma non è così, e non ci sono nemmeno sempre le belle giornate, infatti quella non era una bella giornata e e insomma, uhm, abbiamo scoperto un panorama, uhm, stupendo, ma ti dirò di più, non eravamo da soli.
Che meraviglia. Ah, come no?
<chuckles> No, perché, mhmm, 2, 3 volte ci è capitato di beccare, sulla strada dei cinghiali, diciamo no non degli incontri non degli incontri molto, molto piacevoli. No.
<chuckles> Così sereni, certo, anche perché i cinghiali come dire, ehm, possono reagire in diversi modi, soprattutto poi se ci sono i piccolini, e quando incontri la madre non è proprio un bell'incontro, quindi, insomma, bisogna fare attenzione, certamente.
Ma assolutamente E infatti per quello si è trasformato in un'avventura, perché poi, ehm, si vedevano volpi, cinghiali, sembrava di stare n nella giungla, cioè dal da dal mare della Sicilia, siamo passati alla giungla, all'Amazzonia. È stata una cosa una cosa veramente assurda.
<chuckles> Allucinante. Ma scusami, poi che cos'altro è capitato? Ormai mi aspetto di tutto da questa vicenda. <chuckles>
Sì, ma assolutamente sì. <chuckles> Guarda poi è è capitata una cosa piacevole, perché, ehm, durante il il percorso, ehm, abbiamo, mhmm, trovato un un cartello, ehm, di un'attrazione turistica, ehm, e abbiamo detto: "Guarda, proviamo ad andare lì", anche perché prima di di imbarcarci, ovviamente abbiamo visto un po' le recensioni, come funzionasse il percorso, e siamo andati in un posto che si chiama, ehm, le gole di Tiberio, ehm, che praticamente sono sì, sono, ehm, appunto delle è un piccolo canyon naturale, diciamo.
Okay. Mh, interessante. Ma sai che ti stavo proprio per dire, la prima cosa che mi viene in mente quando dici le gole di Tiberio è un piccolo canyon italiano, però non l'ho mai sentito, quindi ti chiedo: com'era?
Esatto.

Esattamente. Ehm, ho detto, durante l'estate, cosa, diciamo, anomala, no, perché tendenzialmente si tende ad andare al mare, ehm, ho detto alla mia ragazza: "Guarda, po facciamo una cosa, proviamo ad andare verso la montagna, perché, uhm"
Ah, proprio una scelta comunque bella controcorrente rispetto all'estate classica del Sud Italia, Mediterranea, calorosa.
Esatto. Assolutamente sì. Siccome, uhm, a volte le spiagge sono sature, ehm, completamente, e io, diciamo, un po' detesto <chuckles> il il pienone in spiaggia, ehm, si trattava anche di agosto, ehm, e ho detto, uhm, la prima sera di partire ehm, la sera prima di partire, scusami, uhm: "Andiamo verso l'interno, andiamo verso le le Madonie." Ehm, sono insomma una
Mh-mh. Mh. Anche perché immagino che comunque le zone turistiche, uhm, d'estate possono diventare anche un po'
Mh-mh.
faticose, no, ecco, esatto.
Invivibili. Sì, sono Beh, <chuckles> esa hai centrato perfettamente il punto, sono invivibili. Siccome io, uhm, mi scocciava mi scocciava un po', no, mettermi in mezzo alla alla folla, ehm, non avere spazio tra un ombrellone e l'altro, poi c'è sempre un bambino che piange in spiaggia, quindi per evi esatto, per e esattamente.
E urla, <chuckles> che ti tira la sabbia addosso, il pallone che ti arriva in faccia, la signora di fianco che urla al telefono. <laughs>
Perfetto, proprio stai centrando in pieno tutti i problemi che che sono venuti fuori, ehm, ho detto: "Guarda, facciamo una cosa, uhm, domani tra l'altro non è previsto bel tempo", quindi era una giornata uggiosa, il mare magari non è non è indicatissimo, "Andiamo verso le le montagne, ehm, verso il Parco delle Madonie." Mhmm, allora, il giorno dopo la giornata era uggiosa, quindi sin qui, diciamo, nessun errore di viaggio, <tsk> ehm, e c'era, mhmm, proprio l'intenzione appunto di andare di andare internamente. Iniziamo il viaggio, e poi, uhm, sostanzialmente, arrivo ad uno svincolo. A questo svincolo io credevo di essere, ferratissimo con le strade, ho detto: "No, no, no", siccome già c'ero stato in passato, ho detto alla mia ragazza, che mi consigliava invece di mettere, uhm, Google Maps, ho detto: "No, guarda, se prendiamo da qui, ehm, facciamo prima." Ovviamente non te lo sto nemmeno a dire, ho sbagliato completamente percorso. Ehm, e più che un'avventura, è stato il viaggio della speranza perché non arrivavamo completamente più, ehm, con la mia macchina che non è nuovissima, ehm, e ti dirò di più, era una strada tutta curve che abbiamo scoperto dopo essere la strada che si percorreva durante la Targa Florio, che è una corsa sostanzialmente di di macchine, rally, ehm, attorno a dei tornanti che girano attorno sotto alla montagna, quindi è stato un trauma e ho allungato il viaggio di circa 1 ora e mezza.
Okay. Mh-mh. <chuckles> Caspita. Caspiterina!